हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, मैं काफ़ी आलस्य भी हो गया था इसकी वज़ह से। देखिए, क्योंकि जैसे क्या है ना कि जब हम थोड़ा कहीं भी चलते हैं, जैसे अगर मान लीजिए, मैं अब जै अब जै जैसे मान लीजिए, मेट्रो पे कहीं पे जाना है मेरे को, मेट्रो जैसे मैं मैं उससे साधन से मैं जाऊँगा। तो देखिए, मैं वहाँ तक जाऊँगा, तो मैं उधर चलूँगा, मेरे स्टेप्स भी होएँगे। परंतु देखिए, वर्क फ्रॉम होम में ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सुबह उठ के एक तो आलस्य इतना, सुबह लेट उठ रहे हैं। कहीं न कहीं रात को लेट तक सो रहे हैं स क्योंकि इतना सुबह वो टेंशन नहीं है ना, जल्दी उठ के, क्योंकि अगर वो मीटिंग भी क्योंकि वहाँ पे बस आपको क्या है, लॉग इन करना है, कहीं न कहीं स्लैक पे। वहाँ पे कोई देखने तो आने नहीं वाला कि हाँ, भाई, ये तैयार हो के बैठा तो है ना? तो ए इसकी वज़ह से ना, मेरे साथ भी हो रहा था, कहीं न कहीं रूट रूटीन तो मेरा, चलो, थोड़ा-थोड़ा बना ही हुआ था, क्योंकि काम तो करना ही था। परंतु हाँ, ये मेरे को थोड़ा मेरे क्या है ना, जैसे और मेरी बीच में ऐसे आदत लग गई थी, मैं ना, जैसे लेट के काम करता था। तो देखिए, मैंने एक्चुअली 2 से 3 साल, देखिए, वर्क फ्रॉम होम करा है घर से, तो जो मेरी बैक है ना, वो स्टिफ़ हो गई थी कहीं न कहीं एक समय पे। इतना मतलब मैं हाँ, मेरे वो इतनी दिक्कत हो गई
अच्छा। <chuckles> जी। हाँ, हाँ, बिल्कुल। <chuckles> सही बात है। जी। अच्छा। अच्छा। ओह! अच्छा, अच्छा। तो मतलब वो उस प्रभाव अ, लगने लगा आपको कि, "हाँ, स्टिफ़नेस है अपने बैक में।" ओह!
हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल और उसकी वजह से मेरे को जैसे अ, पहले तो मेरे को लगा कि ये कोई छोटी-मोटी, इतना ज़्यादा कुछ सीरियस चीज़ नहीं होएगी। परंतु जब हम डॉकटर के पास जैसे मैं डॉकटर को दिखाने गया, और गलती मैंने ये कर दी, मैं मेरे पिताजी को भी ले गया, क्योंकि मेरे पिताजी ने कम से कम मेरे को 100 से 200 बारी बोला हुआ था कि, "भाई, कुर्सी पे बैठे करो ढंग से अपना। उदु अ, बैक बूक ध्यान रख तू।" और मैं उनको यही बोलता था, "इससे कुछ नहीं होता, एक ही बात है।" और तो जब जब डॉकटर ने भी यही बात बोली ना, तो मेरे पिताजी तो वो कहने लग गए कि, "मैं तो खुद इसको 200 बारी समझा सका हूँ, ये हमारी सुनते ही तो नहीं है, ये आजकल के बच्चे।" तो <smacks lips> देखिए, मेरी बीमारी कहीं न कहीं बीमारी तो नहीं, परंतु हाँ, वो बैक स्टिफ़ थोड़ी हो गई थी, जिससे मेरे को बाद में हाँ, वही बैठने में दिक्कत हो गई थी। तो फिर उससे हाँ, हाँ। जी, जी, बिलकुल।
हाँ। जी। <chuckles> हाँ, सही बात है। हाँ। <chuckles> जी, वो लाइफ़स्टाइल डिसॉर्डर जिसे कहते हैं। हाँ, सही बात है। अच्छा। वी तो ये अ, काफ़ी गंभीर चीज़ अब आपने बताई और अच्छा हुआ कि वक़्त रहते आपको पता चल गया, क्योंकि लोगों को स्लिप डिस्क वग़ैरह भी हो जाता है यहाँ पे। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि लोगों में ना, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर जब आया था, हम को को अ, ख़ास तौर पे कोविड के दौरान, तो लोगों में ना अ, उनका वज़न बढ़ने की समस्या हो गई थी, खासकर कि महिलाओं की। व काम करते-करते अगर एक ही जगह से वो काम करती थीं, तो कहीं न कहीं उनका अ, जैसे होता है, भूख लगने पे स्नैक खा लिया, तो वज़न बढ़ने लग जाता था। क्या आपके साथ भी हुआ ये, या आपके किसी मित्र के साथ हुआ ऐसा कभी?
अ, हाँ। जी। बिल्कुल, बिल्कुल।

हाँ, देखिए ये तो है, क्योंकि देखिए जब मैं देखिए मैंने जो मेरा करियर है कहीं न कहीं ना वर्क फ्रॉम होम से जैसे शुरू करा था, तो क्या है ना जैसे जैसे मेरे पिताजी की कहीं न कहीं उम्र थोड़ी ज़्यादा है, तो एक वो टै डर लगा रहता है, जब हम दूर होते हैं ना कि एक वो रहता है ना कि कुछ मतलब थोड़ा उनके अगर उनको कोई दिक्कत भी आएगी ना, कोई सेहत में दिक्कत होएगी तो मैं उधर वहाँ खड़ा रहूँगा, बैठा उनके साथ, कुछ होएगा तो मैं उनकी उसी समय मदद कर पाऊँगा। तो हाँ, वर्क फ्रॉम होम में ना ये मेरे को एक अच्छी चीज़ लगती थी ना, कि अगर उनको कुछ भी थोड़ा होता था ना तो मैं कहता था, "चलो मैं दिखा आता हूँ" कहीं न कहीं। और मेरे पास ना इस चीज़ का एक अनुभव भी है कि अभी क्या होता है ना, जैसे मेरे पिताजी कहीं मतलब वर्क फ्रॉम होम जब मैं कर रहा था आज से साल-डेढ़ साल पहले की बात है, तो वो जैसे कहीं पे जा रहे थे वो गाड़ी पे, तो बीच में क्या जैसे उनका वो टायर पैंच पंचर हो गया था गाड़ी का। तो मैं देखिए हाँ, तो देखिए मैं उनके मैं उनके साथ चला गया मैं पीछे से चला गया स्कूटी पे और कहीं न कहीं देखिए मैं इकलौता बेटा हूँ, तो देखिए मैं चला गया उनका वो टा अ, मैं उनको स्कूटी पहले उनके ऑफ़िस छोड़ आया और पंचर करवाया। नहीं तो देखिए अगर मैं कहीं बाहर दूसरे शहर में होता उस समय, तो देखिए फिर वो कहाँ इतने धूप में, गर्मी में कहाँ वो पहले टायर सही करवाते, फिर वो देखिए तो ये मेरे को लगता है ना छोटी-छोटी मददें है ना, ये मेरे को लगता है काफ़ी आसान रहता है और देखिए मैं अपने परिवार वालों को ना समय भी दे सकता हूँ। देखिए मैं और ये रहता है ना कि देखिए जैसे मात जो आजकल जो माताएँ होती हैं, उनको सबसे जो फिक्र यही रहती है ना यार, बच्चा अनजान शहर में चल तो गया, खाना कुछ मिल रहा होएगा या भूखा ही तो नहीं रहता होगा। तो मेरी जो माताजी हैं ना, उनको भी यही रहता है चलो ठीक है, बच्चा हमारी नज़रों के सामने है, खाना तो खा ही रहा है ढंग से बढ़िया और
हाँ। अच्छा। हाँ, उनकी सेहत से संबंध में है, जी, बिल्कुल। समझ गया आपको। हुँ, हुँ। बढ़िया। हाँ, हाँ। जी। ओह! अच्छा, अच्छा। <chuckles> अच्छा। अरे, वाह! हाँ, सही बात है। ये ज़रूरी रहते हैं। हाँ। हाँ, हाँ। <chuckles> सही कहा। बिल्कुल। जी। अ, और इसका ये भी प्रभाव हो जाता है कि कहीं न कहीं आपको घर का खाना मिल जाता, जो कि सेहतमंद होता है, पौष्टिक होता है।
हाँ, हाँ, हाँ, बिल्कुल। जी और यही देखिए अगर जो इंसान कोई ऑफ़िस से देखिए दूसरे शहर में अगर रहता है देखिए, अगर मान लीजिए कोई घरवालों को ज़रूरत भी पड़ गया और भगवान ना करे अगर कुछ हो भी जाए, तो टा समय लगता है, ऐसा नहीं है कि आ सके इतनी जल्दी तो ये देखिए समय व्यवस्था जी।
जी। हाँ। समय लगता है। भई बिल्कुल सही कह रहे हो। जी, यहाँ पर आपने काफ़ी व महत्वपूर्ण चीज़ आपने प्रदर्शित कर दी, कि परिवार के साथ समय बिताने का ही मौका नहीं, बल्कि उनकी देख-रेख का भी मौका मिल जाता है। जो कि अगर बाहर रहते हैं अ, जिसे कहते हैं ऑफ़िस से वर्क करते हैं तो वो अ, समय मिल पाना, देख-रेख का तरी देख-रेख का ज़रिया बन मिल पाना वो मुश्किल हो जाता है। और आपसे ये भी जानना चाहूँगा है कि कुछ प्रैक्टिकल हैक्स अगर आप शेयर करें, कुछ ऐसी चीज़ें कि किस तरह से अपना एक रूटीन बनाएँ कि वर्क फ्रॉम होम करते-करते आपका वजन जैसी चीज़ें ना बढ़ें या कोई साहस जैसे कहते हैं ना कि कोई किसी प्रकार का अ, आपके स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी ना हो तो उसके लिए कोई अगर कुछ हैक्स बताना चाहें चाहें तो ज़रूर बताइए?
बिल्कुल। हाँ, हाँ।